Женщина-иностранка. Я такая: "Что, простите?" Ну, как бы, то есть у человека явно вот меня это всегда настораживает. И когда, одно дело, когда местные люди, кто живет в среде, они как бы общаются, э, с иностранцами, им интересно, да, это нормально, да. А другое дело, когда вот прямо рвутся и очень хотят, то, ну, это странно. У них что, своей жизни нет?
<chuckles> Мгм. Да. Мгм. Слушай, я знаю, как минимум, 1 историю, когда мужчина, а, хотел вы э, жениться на там, по-моему, филиппинке, потому что это очень покорные женщины. Они не будут там тебе, м, ничего говорить против тебя, они будут тебя слушаться. Ну, то есть, знаешь, по сути дела купить себе такую такого слу служанку служанку такую себе купить.
Я вот надеюсь, ему попалась непокорная филиппинка. Я вот надеюсь, ему попалась непокорная филиппинка, зловредная, вот прям искренне надеюсь.
<laughs> Ой. <laughs> Не знаю, кто он там, чего он там.
Которая дала ему прикурить.
А, ну, в общем-то вот. То есть понимаешь, как бы человек, э, м, скорее, не за пра равноправные отношения, а за такие, чтобы чувствовать себя таким хозяином по жизни. Поэтому
Ну и вот зачем мне такие? Я за равноправные со всеми. Вот я вообще со всеми за равноправные отношения. Поэтому, м м, легко завожу друзей в путешествиях. Вот потому что так, у меня у меня всё легко. Потому что я з я во всех вижу таких же людей, как и я.
<exhales> <chuckles> Ага, ага.